देखिए, अगर छोटे पैमाने पर बात करें, तो हर परिवार चाहता है अ, कि आपने भी देखा होगा, शायद आपके घर में भी होगा छोटा-सा एक बाग लगाएँ कहीं न कहीं अपने घर में अगर जगह और जैसे कोई लोग अगर बालकनी में रहते हैं तो वहाँ पर वो ज़रूर अ, माफ़ कीजिए फ्लैट में रहते हैं तो बैल बैलकनी में ज़रूर वो कोशिश करते हैं, छोटे-मोटे जैसे मैं निज़ी तौर पर अ, मेरी पत्नी करती है कि वो पौधे लगाने का बड़ा शौक़ है उन्हें। तो यहाँ हम यह कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फूलों वाले पौधे लगाएँ और कोशिश करें, अगर घर में लॉन है तो बहुत बढ़िया सा बाग बनाया जा सकता है। अ, बागवानी करके काफ़ी अ, ना सिर्फ जैव विविधता बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि मधुमक्खियाँ और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना जो ज़रूरी अ, कीट पतंगे हैं, शायद उन्हें एक रहने का तरीका मिल जाएगा जैसे अ, मेरे घर की अगर बात करूँ जहाँ राजस्थान की बा में मेरा घर है अ, तो वहाँ पर ना म हमने छोटा-सा बाग ज़रूर लगाया हुआ है और एक पेड़ भी है आस-पास में, तो कहीं कभी-कभी क्या होता है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि मधुमक्खियाँ हैं उस पेड़ पे और उनको जब अपना ब मतलब जैसे वो नेक्टर चूसती है ह तो वहाँ पर हमने बहुत सारे फूलों वाले पेड़-पौधे लगा रखे हैं। तो वो मधुमक्खियाँ उन्हीं के आस-पास घूमती रहती है और कहीं न कहीं बच्चों को भी जागरूक कर रखा है कि भई बच मधुमक्खियाँ ज़रूर हैं यहाँ पर, ख़तरनाक हो सकती है लेकिन इन्हें छेड़िए ना, तो आपके लिए ठीक है मतलब कुछ नहीं करेंगे मधुमक्खियाँ। तो ये चीज़ पता करके ना ब ऐसा रहता है कि कहीं न कहीं जागरूकता रहती है कि हाँ ये ज कीट पतंगे भी ज़रूरी हैं हमारे लिए और इनको छेड़े नहीं इनको जीने दीजिये और कहीं न कहीं हमारे लिए बड़ी अ, एक तरह से प्रकृति में योगदान दे रहे हैं।
बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही। हुँ, हाँ <smacks lips> ये तो हो सकता है। हाँ, हाँ, हाँ, बहुत है। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे वाह! हुँ, हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। <laughs> बिल्कुल, सही बात है। हुँ, हुँ, हुँ।